Wah bisa banget jadi, eee, misalnya kan lari pagi 3 kilometer nih, Kak. Paling 3 kilometer tuh kayak ti cuman 30 menitan lah, gitu kan. Nah, tapi yang lamanya tuh aku duduk di deket, mmm, si, apa ya, ruang terbuka hijau itu kan, Kak. Jadi ada kayak, mmm, yah bangku-bangku lah gitu kan, yang dibuat sama si pengembang perumahan ini. Nah, jadi sering banget duduk ngelamun di situ ngeliatin pinus-pinus sama di bawahnya kan ada per apa, dengerin percikan air gitu kan, Kak. Nah dari situ tuh kayak merasa, mmm, apa ya, kan katanya kalau kita ngelihat yang hijau-hijau tuh otak kita tuh tenang gitu kan Kak, rileks gitu kan, nah itu yang aku lakukan. Kan kata orang tuh kalau kita lari, terus ngelihat alam kan katanya hormon endorfin kita meningkat, Kak. Nah, mungkin itu juga kaitannya kayak pas pulang tuh kayak rasanya tuh kayak happy, bawaannya mood-nya tuh seneng gitu Kak, untuk menjalani hari itu, Kak.
Iya. Oh, iya. Heeh. Jadi lebih s iya, jadi lebih segar. Wah, keren nih. Nah, mungkin pertanyaan saya ini, eee, se lebih sedikit mendetail nih. Biasanya kan orang kalau, eee, pergi lari pagi atau jalan pagi itu seringnya bawa HP gitu, mungkin untuk dengerin musik atau apa gitu. Nah, Kakak sendiri gimana tuh? Apakah nanti pas Kakak di tempat hijau itu Kakak juga scrolling HP atau benar-benar HP-nya ditinggal?
Apa tuh? Boleh. Mhm mhm. <laughs> Nah kalau misalnya, mmm, apa namanya, dilari aku jarang Kak bawa handphone ya. Pertama itu, mmm, karena memang agak deket juga ya dari rumahku jadi aku tu nggak terlalu khawatir kayak, mmm, ada sesuatu hal yang urgent atau gimana, karena memang deket kayak cuman, ya dura apa, radius 3 kilometer lah, Kak. Terus kan di sini kan banyak juga kayak security kan Kak satpam, jadi merasa kalau nggak bawa handphone tuh nggak apa-apa, 1 itu. Nah yang ke-2, kalau bawa handphone takutnya aku keditrak kedistraksi buka sosial media, nah iya kan, Kak? Mhm, betul kan? Nah, jadi kalau tanpa handphone nih pergi, mmm, enak banget terus kayak yang enggak enggak ada kepengen untuk dengar musik, Kak. Karena lebih pengen dengerin kicauan burung, lebih denger eee, pengen dengar kayak bunyi sungai tadi. Nah jadi, kayaknya kalau bawa handphone tuh tidak meaningful kalau kata orang itu, kurang bermakna, gitu
Iya iya iya. Oh iya, bener sih. <laughs> Pengen foto-foto, upload, gitu ya? <laughs> Oh, jadi lebih, eee, seru dengar, eee, suara alam ya, lebih merdu jadinya suaranya di telinga. Oke, nah itu Kakak sepulang dari lari itu, apakah langsung mandi siap-siap kerja, atau mungkin bis masih bisa menyempatkan diri untuk sarapan, atau bikin sarapan, gitu?
Gitu gitu. Nah, betul betul. <chuckles>